ก็เขาคาดหวังเหมือนเดิมนี่แหละ <laughs> แต่ว่าพอ พอผมก็แค่ อะ ผ่านมาได้ เขาก็ดีใจอะไรพวกนี้ เขาก็ เขาก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยเขาก็ได้ อ่า แต่ แต่ แต่ผมยัง อืม แต่ แต่ผม แบบว่าเชื่อว่านะครับ ผม ถ้าผมมีลูกนะ เพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีลูกนะครับ ผมก็ไม่ พ ไม่พาลูกไปเรียนพิเศษ หรือว่าทำอะไรที่มันแบบ อะ ลูกไม่ชอบ ผม ผมไม่บังคับนะครับ เขาสามารถมีชีวิตของตัวเองได้เลย
<laughs> เหรอคะ เออ เออ ก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วเนาะ เออ เออ อืม มันน่า มันน่าจะเป็นเรื่องปัจเจกอะ แล้วอีกอย่างคุณแม่คุณไง ก็คุณแม่ของคุณก็แบบ ค ท่านเรียนเก่งใช่ไหม? ท่านก็เลยแบบ มากดดันคุณ แล้วแบบเหมือนกับถ้าลูกของคุณ ลูกของ คุณก็เรียนรู้แล้วว่า ลูกของคุณน่ะ ถ้าโดนกดดันมากแค่ไหนอะ มันก็จะแบบเหมือนกับไม่มีความสุข นั่นคุณก็เรียนรู้ว่า เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของคุณเอง เงี้ยค่ะ คุณก็เลยมีความคิดที่ว่า เออ ถ้า ถ้าผมมีลูก ผมก็จะไม่คาดหวังกับลูก จะแบบ ลูกจะทำอะไรก็ให้อิสระ กับลูกในการเลือกที่จะเรียน หรือไม่เรียนอะเนาะ ใช่ไหมคะ?
ตามสบายนะ ใช่ ใช่ครับ ได้ครับ ให้อิสระแบบจริง ๆ จัง ๆ เลย คือ คือแบบว่า อะแม้แต่เรียนพิเศษวิชาเดียวไม่ต้องเรียนก็ได้ เชิญ เชิญครับ อา ก็รับผิดชอบชีวิตของ
อืม อือ ๆ ๆ อืม ๆ <laughs> ขอให้เป็นคนดี แล้วไม่เป็นภาระสังคมก็ดีแล้วเนาะ ใช่ไหมคะ? <laughs>
ถูก ถูกต้องเลยครับ อา
ค่ะ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ ไว้โอกาสหน้ามาคุยกันอีกค่ะ
สวัสดีครับ ได้เลยครับ